Да, ну, знаешь, на самом деле много таких моментов. Наверно, 1 из, э, самых таких щепетильных моментов для меня- это менталитет. Разница в менталитете. Ну, то есть, ам, есть некоторые моменты, которые мне нравятся, ам, во французском менталитете. А, н ну да, там есть, э, там, скажем, эм, они более открыты к каким-то идеям о свободе, да. То есть свобода вот мысли. Мгм.
Мгм. Ага. А, ну, известно, да, революционный настрой французов, который сохраняется, кстати, и по сию пору, да, <chuckles> он известен всему миру. Так, а что не нравилось, с чем было сложно как-то ужиться?
Да а, да. Ну, вот смотри, вот я поняла, что, <clears throat> у нас какие-то такие базовые коды очень сильно отличаются. Ам, скажем, э, отношение к чистоте. Это 1 момент такой. Мгм, да.
Ага. Э, чистоте ты имеешь в виду, вот, э, допустим, снимаешь ты с кем-то квартиру и как её поддерживать?
Да, абсолютно, и не только. <chuckles> А, я вот сталкивалась с такими моментами. Вот часто французы не снимают обувь. Я не говорю, что это все, но очень многие не снимают обувь, э, в квартире или в доме. То есть они остаются
Ага, просто пр продолжаю ходить в той, в которой же ходили и на улице. Мгм.
Да да, ну, получается, для меня это вообще <chuckles> не невозможно, что-то, не, э, нереальное.